Meistens sind die Leute nach der Arbeit, äh, so was von, ja, müde, dass sie nicht mehr Bock haben, wieder rauszugehen. Hast du das Problem ebenfalls, ne? Dass man einfach chillen möchte und dann denke ich: „Ja, okay, ist schön, aber kurz hier im Wohnzimmer“ wir fahren fahren 15 Minuten, dann habe ich mein Fitness drin oder mit 30 Minuten ins Fitnessstudio und ja, ne, sind logistische Gründe ebenfalls, ähm, warum ich, ähm, Angst habe vorm Fitnessstudio, weil's halt logistisch auch schwierig ist und mit den, äh, ungünstigen Transport hier zu tun. <clears throat>
Ja. Ja. Mhm, auf jeden Fall. Mhm. Es du hast jetzt gesagt, du müsstest 1 Stunde, äh, dahin laufen ins Fitnessstudio. Ist das das einzige Fitnessstudio, zu dem du Zugang hättest da im Umkreis bei dir? Oder gäbe es auch noch 'ne Alternative, die irgendwie näher dran wär, aber die vielleicht auch w deutlich teurer ist? Das kann ja auch sein.
Hier ist überhaupt kein, aber normalerweise in der Großstadt sind 30 Minuten. Äh, vielleicht 1 Stunde, was im Sommer <clears throat> nicht so krass ist, aber im Winter ist es schon ätzend, wenn's kalt ist und man muss dann warten auf den Zug. Das nervt. Also, ist auch ha halt auch 'n wetterliches Ding.
Ja. Mhm.

Ja, auf jeden Fall. Das hört sich dann aber auch so an, als wäre das einfach keine gute Option für dich. <chuckles> Wenn man ehrlich sein muss. Ähm, wenn das Fitnessstudio sowieso so weit weg ist ich hätte wahrscheinlich also, e es ist für viele ja auch einfach 'n Motivationsgrund, da nicht hinzugehen, wenn das tatsächlich einfach so weit entfernt ist. Wenn's mal gleich um die Ecke ist und man, äh, sogar Homeoffice hat und die Möglichkeit hat, vielleicht 'n bisschen flexibler zeitlich zu machen
Hat sie erzählt. <clears throat> Genau. Vielleicht andere. Vielleicht zu Ja, obwohl ich hatte als ich in München war, da war eine direkt um die Ecke. <clears throat> Ein McFIT, glaube ich, war das und ich hatte auch gar keinen Bock und da habe ich dann mich gefragt: „Es ist direkt um die Ecke, wieso hast du keinen Bock?“, ne? Deswegen habe ich darüber nachgedacht und dann die Gründe, die ich dir jetzt geschildert habe, wieso ich keinen Bock drauf habe ist einfach die Hygiene, der Lärm, die Menschen, die drinnen sind, ne? Ich habe einfach kein keinen Bock drauf und deswegen, glaube ich, habe ich, äh, damit, äh, fertig gemacht letztendlich.
dann Mhm. Ja. Mhm. Ja. Ja, v v ist auch völlig verständlich. Ich glaube, viele umgehen das dann einfach, indem die sagen: „Ja, okay, ich mache meine Geräte halt alle selber sauber, bevor ich sie anfange. Ich trage Kopfhörer, da muss ich keinen hören. Ähm, und ich konzentriere mich einfach“
Genau. Und Mhm. Genau, damit man nicht so nass wird. Genau.
„auf 'ne kleine Bubble um mich selbst rum.“ Vielleicht nehme ich dann gar nicht wahr, dass ich irgendwie angestarrt werde. Das ist, äh, wahrscheinlich für viele 'ne Möglichkeit, aber wahrscheinlich ist es dann auch einfach so, dass die 'ne andere Motivation haben, da hinzugehen. Wenn du sagst: „Okay, Fitnessstudio liefert dir persönlich nicht so viel.“, dann, ähm, ist es ja auch nicht so schlimm, de d da nicht hinzugehen. Wenn man Alternativen hat, wenn man andere Sachen macht, das ist ja auch völlig in Ordnung.
Genau. Genau. Ja, ich denke einfach, jeder hat seinen eigenen Weg. Ich ich, ähm, habe viel Respekt für Leute, die ins Fitnessstudio gehen, versteh mich nicht falsch. Aber es ist einfach für mich, äh, nicht das Richtige, ähm, äh, sozusagen, ne, und, ähm, ich denke, dass viele, ähm, Frauen, die überlegen sich auch andere Optionen, weil die halt immer wieder Probleme dort auffinden. Deswegen es auch j auch mehr Gyms, die auch, ähm, nur für Frauen sind, zum Beispiel Fitnessstudios nur für Frauen. Also, es gibt sehr viele Sachen, die man da bedenken muss als Frau. Aber auf jeden Fall, äh, möchte ich mich bei dir bedanken für deine, ähm, Fragen. Ähm, ich habe auch 'n bisschen mehr über mich gelernt, komischerweise, ne? besser spät als nie, besser spät als nie und ich wünsche dir auch 'n schönen Tag. Tschüss.
Mhm. <chuckles> Freut mich. <chuckles> Freut mich zu hören. <laughs> Okay. Danke dir auch. Tschüss.